Eu acho eu acho que são os 2 casos, né, porque para porque eu acho que a internet, hã, a tecnologia, ela é muito boa, mas eu acho que veio, assim, de uma forma que que também atrapalha muito essa questã essa questão, hã, nos jovens, nos adolescentes, né, até nas crianças mesmo. Hã, e também tem esse lado, né, de que era uma coisa que não se falava tanto, que não era tanto abordado, hã, então eu acho que é um pouco dos 2, mas eu ainda acho que que é pior agora, sabe.
Uhum. Hum, é verdade. Aham, sim, então, eh, a internet, né, as redes sociais acabam influenciando, né, diretamente, assim, na saúde mental, você acha. E e a questão é também que hoje em dia, né, as próximas gerações já vão nascer praticamente com o celular, né, já nascer, assim, no meio da internet. Muitos pe tem muitos famosos, muitos influ mas eles, que inclusive fazem perfis, por exemplo, no Instagram para um recém-nascido, né. E são assim, crianças, bebês que não têm, ali, o poder de escolha, de estar se expondo ou não, né. Como você acha, assim?
Sim. Uhum. Eu acho. Uhum. Sim. Aham. Exatamente. Uhum. Exatamente, já cresce sendo exposto, sem a opção de escolher ou não, né.
Exatamente. E a e você acha que tem que ter, assim, um teria que ter um controle disso? Porque a gente não sabe, né, como que essas crianças vão crescer em meio a tudo isso, como que vai ficar a cabeça delas, porque elas não escolheram, né, aquilo. E antigamente não existia isso, de expor você para milhões de pessoas na internet, né, antigamente tinha, talvez, um álbum de fotos que você mostrava para as pessoas, ali, que você conhecia, né, mas não
Uhum. Sim. Uhum. Exatamente. Aham. É.